Ouais bah, alors c'est c'est marrant parce qu'en fait, pas du tout, parce qu'en fait, ma maman elle est très fan des Trois Ténors <chuckles> et heu, toute ma jeunesse, heu, d'ailleurs, notamment d'un des 3 qui s Placido Domingo et du coup, heu, toute ma jeunesse elle l'écoutait à fond dans la maison, <chuckles> j'en avais marre. <laughs>
Ah. Ah, donc il y a il y a un petit peu un p un petit traum une petite cicatrice d'enfance avec Les Trois Ténors. <laughs>
Voilà, c'est ça exactement et vraiment je c c'est là que j'ai enfin c'était trop et f waouh, j'aime j'ai j'ai je reconnais, voilà, que les voix sont incroyables, ça c'est sûr, même même s bah, eux Placido Domingo et puis, heu, les 2 autres, c'est vrai que la voix est incroyable mais c'est pas du tout mon style de musique. Bon, surtout qu'à l'époque, j'avais peut-être, heu, 20 ou un peu avant 20, j'avais peut-être 18-19-20 ans donc, heu, pff, heu, ouais j ça c'était pas trop mon style. Voilà du coup, heu ouais.
C'est pas ton style de musique. Mais alors justement, c c'était quoi ton style de musique quand quand tu avais, heu, quand tu avais c c cet âge-là? Dans d dans les 20 ans? C'était quoi le truc que tu écoutais, heu heu, le le plus?
Bah, moi j'étais plus dans le rock, heu, bon, même un peu avant ça j'écoutais Depeche Mode, <chuckles> enfin des des choses plus rock, on va dire.
Ah oui! Ah, les classiques. Alors oui, parce que, le rock, c'est tellement large. Mais alors, quand on parle de Depeche Mode, c'est c'est vrai que c'est les classiques des années 80 avec des des albums des albums anthologiques. Heu, et d'ailleurs, c'est c'est intéressant que tu, hem, heu, que tu aimes bien ce ce mix d'opéra et de et de musique pop parce qu'il y a un petit peu un petit peu de mix dans, heu, dans Depeche Mode, hein. C'était un peu de la il y a un petit peu de musique électronique avec des voix, mais c'était très particulier, heu, quand même à l'époque et ils ont vraiment leur style à eux.
Voilà, classique. Oui. Tout à fait. Ouais. <chuckles> Oui. Oui, c